Allora ci sono delle tradizioni musicali che fanno parte della tua, mhmm, regione dove sei cresciuto, che, mhmm, qualche modo ti hanno segnato?
Ah sì, assolutamente, <chuckles> io vengo dalla Puglia e sono, ehm, nel, diciamo, confine fra, ehm, la Puglia, ecco, e il Salento, che è una sottoregione della Puglia, sostanzialmente. <smacks lips> Ehm, sin da piccolo mi è stato sempre insegnato, e ehm, la danza della pizzica e la musica, ovvero la pizzica. Ehm, quindi è sempre stato sì, è sempre stato parte della mia vita. Ehm, guarda se vuoi ti racconto un po' di origini perché davvero secondo me sono molto interessanti.
Ah. Bello. Ah, carino. Sì. Assolutamente. Son curiosa, dimmi.
Sostanzialmente e erano delle ide delle danze, ehm, sono nate, sì, mhmm, per ecco, una cosa molto stupida, ma in realtà ti fa capire un po' tutto il senso: infatti secondo la tradizione, quando una persona che era sostanzialmente sempre una donna, veniva pizzicata da una tarantola, quindi dal ragno
Eh infatti infatti adesso che te lo dici perché tu l tu lo chiami "Il ballo", ehm, cos'è com'è come l'è che l'hai definito? La danza della pizzica?
Pizzica, sì.
Pizzica, perché io infatti l'ho sempre come conosciuto come "Il ballo della tarantola". È la stessa cosa?
Esatto, oppure tar il ballo della taranta, che ecco, è sostanzialmente sì, la stessa la stessa cosa per me. Ehm, diciamo che poi esistono altre tarante però se parliamo di pizzica sì, sostanzialmente parliamo di quello; e si chiama appunto pizzica perché rimanda alla pizzicata della tarantola, no.
Taranta. Okay. Okay, okay. Ah. Okay, okay. Chissà perché, se c'è mai stato realmente una cosa del genere o se semplicemente mh.
Ehm, quindi Guarda, secondo me sì, perché sostanzialmente, sì, mhmm, cosa si faceva: per guarire la persona dal dolore della del pizzico della tarantola, si suonava e si faceva ballare la persona con questo ritmo frenetico che la mandava in una sorta di stato di di trance, okay; quindi si svolgeva questo "rito", tra virgolette, per eliminare questo veleno, comunque il dolore della della de del del pizzico, anche se adesso non ha più lo stesso significato, ma guarda secondo me ha ha comunque un un'evidenza storica perché <smacks lips> c'è sempre un po' di verità, no, nelle nelle tradizioni e nelle leggende.
Sì? Sì. Ah. Di trance. Ah ecco. Sì. Certo, è vero. Chissà se funzionava all'epoca, se realmente ti guariva, <chuckles> questo male. <sighs>
Guarda, è molto probabile, io ho ho sempre, mhmm, un punto di vista, che noi ecco, magari adesso la pizzica non ci fa così tanto effetto, ma per un semplice motivo, perché noi siamo persone molto, ehm, sovra sopra o over stimolate da qualunque cosa, no: abbiamo il telefono, abbiamo YouTube, abbiamo TikTok; però prima, ecco, musica così forte, così ritmatica, così pesante, molto ecco, sempre la stessa musica, sempre la stessa melodia, ehm, ripetuta continuamente, non era una cosa molto, ehm, comune. Quindi secondo me aveva un qualche effetto, non dico, ehm, medico, ma psicologico, nell'aiutare la persona pizzicata.
Ah-ah. Sì. Mh-mh. Psicologico. Sì, sì, sì. Mh, mh-mh. Quantomeno infatti ha, uhm, qualche modo a, uhm a gestire il dolore forse la soglia del dolore ecco, non tanto magari infatti a eliminare il veleno di per sé dal corpo; però e anche se poi la in anche la mente ha dei poteri incredibili, per cui perché no magari pure quello. Mh.
Sì, sì. Mh-mh. Ah, a voglia. Sì, sì, poi molti hanno anche interpretato la pizzica miniera diversa, ehm, tant'è che alcuni hanno diciamo che poi ci sono na sono nate delle teorie, più che teorie per me sono ipotesi un po' stupide, però, ehm, sono nate le teorie che, mhmm, molte persone interpretavano il fatto che la tarantola pizzicasse questa persone perché doveva o, ehm, diciamo, mhmm, pentirsi di un peccato oppure perché era, diciamo, posseduta da qualche tipo di spirito, da qualche tipo di, ecco, entità. Però, ecco, sostanzialmente il significato vero e proprio della pizzica era il pizzico della tarantola; poi è stato rivisi visionato e rivisionato, ma quello è il significato base.
Ah-ah. Mh. Ho capito. E tu ricordi che questa che ballavi anche tu, ehm, questa questa musica o semplicemente ricordi che l'ascoltavi quando crescendo, quando eri piccino?
Allora, quando ero più piccolino la ascoltavo e vedevo mamma e papà ballare, quindi diciamo che avevo dei bellissimi esempi. Ehm, poi, pian piano, quando son cresciuto, ho cominciato ad apprezzare, ehm, il ballo e ho cominciato a ballarlo anche io, quindi lo ballavo con mia madre e quant'altro, e io ti dico che anche adesso lo faccio; quindi diciamo che ha un per me è proprio parte della mia della mia essere pugliese, del mio essere "salentino", tra virgolette
Ah! <chuckles> Certo.
e e fa parte della mia vita, quindi non posso nascondere, tant'è che quando io sento la pizzica non posso non ballarla.
Certo. <chuckles> È una cosa proprio un richiamo innato, uhm, sì.
Sì, esattamente, esattamente, sta dentro di me.
Ma senti, ma ci sono, ehm quindi, ehm, è richiede una conoscenza tale per cui non tutti possono ballare questa questa musica, perché ci sono, noi e c'è un modo di ballare specifico dei passi, una sequenza, o secondo te chiunque può lasciarsi andare a questo ritmo di questa musica?
Allora, diciamo che più o meno chiunque si lascia andare al ritmo, mhmm, quindi ci sta e a secondo me è buono perché comunque tu devi godere della musica come tu vuoi. Ovviamente se sai ballarlo nella maniera, ecco, appropriata è ancora meglio. Ehm, però credo che si impari proprio, mhmm, guardando le persone che la ballano. Diciamo che ci sono, sì, dei movimenti un po' comuni, ma sostanzialmente è un è un gioco fra le persone che ballano, no, perché adesso, mhmm, la pizzica ha assunto un ruolo più ludico, sociale, di amicizia; è una danza di festa, e quindi si balla semplicemente per, diciamo, festeggiare qualcosa, per essere felici e spesso, ehm, lo si faceva fra, ehm, uomo e donna, quindi diventava anche una sorta di ballo di coppia, di, mhmm ecco, di di farsi la corte e quant'altro. Quindi tutto questo mischiare di, ehm, sguardi, di gio gioco, mhmm, diciamo gioco, fra i le 2 persone che stanno ballando diventa poi una effettiva pizzica, però non ci sono dei passi definiti, cioè non è, ecco, un ballo di gruppo, sostanzialmen
Mh-mh. Mh. Sì. Mhmm, non è infatti eccessivamente strutturato, infatti, che richiede una coreografia, mhmm, specifica. Ma invece quali sono gli strumenti, ehm, tipici di questa musica che si sentono, ehm, in genere quando si ascolta questo tipo di musica?
No, no, no. Allora sostanzialmente gli strumenti tipici sono: allora c'è lo strumento proprio madre che è proprio il conosciutissimo, che sarebbe il tamburello salentino, che ha appunto una cornice di legno e dei sonagli nella cornice, che spesso sono tondi ma sono anche quadrati un po' più frastagliati, e poi ha tesa su questa cornice un, uhm un diciamo un pezzo di pelle spe mhmm, non so di che di che animale, però ecco questo permetteva il rumore, no, del tamburello. E poi c'abbiamo il violino, l'organetto e la fisarmonica, la chitarra oppure il mandolino. Quindi abbiamo questi come strumenti, ehm, base più conosciuti e più usati nella pizzica, poi sicuramente ce ne sono altri come il flauto e quant'altro, ma quelli sono quelli principali.
Ah-ah. Sì. Mh. Ma normalmente dove si ascolta questa musica? Nelle feste, mhmm, regionali, ehm, ci sono dei dei festival o delle musiche, dei n degli eventi specifici quando normalmente uno ascolta questa musica, a parte insomma quando vuoi, poi a casa se ce l'hai te la puoi ascoltare, però tu, uhm, quando vai i i appunto qualcuno si, ehm, va in Puglia, quand'è che può godere di questa musica a livello di f di festività?
Mh-mh. Allora, se mi parli di, mhmm, festival parliamo del festival più grande per quanto riguarda la Pizzica che è: la notte della Taranta, ehm, è molto conosciuto sia in Italia che anche in tutta Europa. Infatti, ehm, diciamo che, ehm, quel quel festival risale al 1998 più o meno indicativamente, quindi parliamo di un bel tempo fa, parliamo di più di 20 anni. Ehm, quel festival, sì, porta tantissime persone in Puglia in un paesino piccolissimo, che non è una città, cioè non è magari Lecce, no, no è un paesino che si chiama Mentignano, che è conosciuto specialmente per la pu per la Pizzica e per la Taranta. E quindi questo mhmm, questo paesino viene invaso sostanzialmente da tra Agosto e Settembre, non mi ricordo adesso quando speci specificatamente è la data no, del di questo festival; per punto di in invaso di persone che vogliono ascoltare, vogliono ballare questa musica, e secondo me è una delle cose più belle che ci sia.
Sì. Mh-mh. Mh-mh. No. Bello, e mi stai facendo venire infatti la voglia di andare, ma invece senti, tu pensi che, ehm, i giovani di adesso, siano a conoscenza di, mhmm, di questo background musicale che con il quale tu sei cresciuto, o hanno un atteggiamento un po' di distacco, la nuova generazione nei confronti di questa musica?
<chuckles> Allora, se parliamo della generazione cresciuta nel Salento, secondo me no, non c'è un distacco, c'è più un apprezzamento, della della propria della propria danza, mhmm, della musica e anche del dialetto perché, beh, come ben tu sai come credo che tu sappia ecco le musiche, uhm, della Pizzica sono sostanzialmente in dialetto, quindi, ehm, c'è proprio un apprezzamento per la cultura in cui si nasce. Ehm, quindi sì, secondo me i ragazzi, ehm, includendo anche me <chuckles> non sono ecco non disprezzano quella danza, e tutto quanto la storia che c'è dietro, però la apprezzano, tant'è che a questi festival, ci sono più persone giovani, rispetto alle persone un po' più anzianotte, quindi questo è sicuramente, come posso dire, una cosa rincuorante, perché si sa che, ehm, ed è forse una delle tradizioni che magari fra quarant'anni nel futuro, cinquant'anni nel futuro, sarà ancora lì e esserci questo festival e le persone che ballano.
Ah okay. Mh-mh. <chuckles> Mhmm, bello ah ehm, è bello insomma ascoltare una cosa del genere, perché in genere i giovani sono più attratti da un un genere di musica, ehm, magari più particolare insomma, più contemporaneo, invece se tu confermi mh.
No, invece sì, sì sono proprio molto legati a alla a l la tradizione, alla radice, no, che è quella del quella del Salento. Io ho visto tantissime persone che a parte che stanno imparando, ho visto un dei bambini che che suonano il tamburello salentino, quindi parliamo di proprio addestrare le nuove generazioni a godere, e a fare musica. E poi
Certo, mh-mh. E a mantenere anche una sorta di tradizione, perché sennò se non fosse così, insomma, rischierebbe di esser persa. Ma tu per esempio, ehm, saresti in grado sei in grado di suonare, ehm, un uno strumento di di quelli che insomma che hai citato prima, ehm, o no? Di riprodurre insomma questa musica.
Sì sì assolutamente. Guarda, sì, io sono ho un tamburello salentino a casa, quindi proprio ti parlo di una persona che è una suonatrice un suonat un suonatore di tamburello salentino. Ehm, diciamo che non sono bravissimo, non sono la persona migliore che ci sia no, ehm, ad esempio uno dei dei più conosciuti nella zona sal del Salento anche dell'Italia è Antonio Castrignanò, che è proprio conosciuto per una delle delle canzoni più non sono lui, <chuckles> però ecco, io mi impegno per imparare nuove tecniche ed è ecco, è molto divertente.
Ah. <chuckles> Ehm, ma ci sono diverse, mhmm <clicks tongue> ballate, diverse canzoni, o sono sempre le stesse quelle che si ripetono, ce n'è una di base, ehm, come funziona, cioè mhmm, questa musica?
Mh-mh. Allora, diciamo che ci sono quelle più conosciute proprio mom p p cioè proprio grandemente conosciute, quindi parliamo di canzoni che sono quasi una sorta di inno alla Pizzica. E parliamo della Pizzica di San Vito, della Pizzica tarantata, ehm, de Lu Rusciu de lu Mare, che è appunto in è una frase in dialetto che significa: il rumore del mare. Però poi ce ne sono tante altre, che sono state portate anche dopo, oppure sono state riprese un po' dal dal tempo; ad esempio ce n'è una, che è stata cantata da Fiorella Mannoia, in dialetto lei non è salentina, ehm, al festival al festival della notte della Taranta, mhmm, del 2023, io me lo ricordo perché l'ho visto online, ed è, ehm, una delle canzoni più belle per me si chiama Fimmine Fimmine, e parla appunto delle donne, ed è una canzone che porta storia perché? Perché parla delle donne che raccoglievano le piante, mhmm, del tabacco, le foglie del tabacco e, ehm, parla della loro condizione perché, ehm, venivano sfruttate solamente perché donne, pagate meno e, ehm, porta anche storia. Quindi ecco p secondo me il motivo, per cui queste iniziative, e anche l'insegnare ai bambini, debba esser fatto per una questione storica, perché porta cultura e porta anche la storia del paese in cui si vive.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah. Ah-ah. Mh. Certo. <clears throat> Certo son d'accordo, assolutamente d'accordo. Ehm, ma senti ma tu c'hai una, mhmm, la tua canzone preferita di questo genere musicale in assoluto?
Sì. Allora abbiamo, quella che ti dicevo prima, Fimmine Fimmine, che per me è una delle più più belle, ehm, però quella che ha cantato Fiorella Mannoia, proprio il suo adattamento, con anche le coriste; e poi abbiamo La Pizzica di San Vito, che è quella una delle più conosciute, che è molto molto bella e super ritmica, cioè proprio davvero molto molto veloce, e poi c'è Lu Rusciu De Lu Mare, appunto quella che ti ho detto anche prima, però è un po' più lenta, è un po' più tranquilla, quindi se ti devo dire proprio la mia preferita abbiamo La Pizzica di San Vito.
Ah. La pizzica di San Vito, ma San Vito sarebbe una località, ehm, del del Salento, cioè qual è la storia di questa canzon
Allora, è una località del Salento, sì. Ehm, diciamo che è un p è nata sicuramente in quel posto, ma quel posto era dedicato a un santo, che era il Santo Vito, quindi diciamo che sostanzialmente si chiama Pizzica di San Vito, perché è nata in quel posto, però ce ne sono tante altre; c'è la Pizzica di del delle Fontane, c'è la pizzica di tanti altri paesi che poi non è non sono molto conosciuti, ad esempio c'è anche la pizzica del paese di mia madre, in cui lì è nata quando era piccola, quindi ecco, sicuramente porta tanta storia tanto riconoscimento culturale e secondo me è una delle cose più belle che i il popolo riconosca, la propria storia grazie alla musica.
Mh-mh. Ah, okay. Bello, è stato molto bello ascoltare questa s poi si sente quanto sei veramente appassionato <chuckles> di questa musica, <chuckles> e di tutto quello insomma del del significato che ci sta dietro, appunto perché non è soltanto limitato alla musica, ehm, quindi ti ringrazio per avere condiviso questa storia bellissima, è stata molto interessante perché ho imparato anch'io molto da da questa storia, grazie.
<chuckles> Grazie. È stato davvero un piacere parlare con te, raccontarti un po' delle mie preferenze, della mia bellissima pizzica grazie.
<chuckles> Prego a presto, ciao.